Então, não é fácil.
Mas assim, entra no clima, que de certa forma você tem muito a agradecer, né, por esse ano. que passou família, pelos seus filhos.
Hum. É. Verdade, é, eu acho que sim, é. É, eu chego lá não fico fazendo car não, caras e bocas, não eu sou boazinha, eu sou gente boa e vou que vou também, a hora que eu tô lá, eu abraço. <laughs> Já tô lá mesmo, <chuckles> né.
Sim. Uhum. É, já tá lá mesmo então
Já tô lá mesmo, eu abraço e vamos desfruta, exatamente. E aproveito, mas eu sofro antes, viu, de todo tudo esses compromissos, é complicado. Mas está bom.
Desfruta. Ah ok. Mas depois que vai, fica bem. Então aproveite.
É, depo hora que acaba é melhor ainda. <laughs>
É, aproveite. Vai com a gratidão e pronto, toda bonita Obrigada.
Exatamente. Obrigada.